Mhm mhm mhm. Kenapa tuh bisa salah paham? Kok bisa sampai salah paham gitu?
Mhm. <chuckles> Ini sih mungkin karena perempuan tuh suka, eee, kak entah ya, kalau aku, di aku tuh, aku suka menjelaskan sesuatu dengan detail gitu Kak meskipun di chat jadi mhm, jadi misalkan kayak, aku mau ngajakin seseorang ke mana gitu ya. Jadi aku pasti jelasin dulu, "Eh kamu ada nggak waktu buat ke sini? Ini loh ada acara begini begini begini," gitu. Gitu Kak. Jadi mhm.
Mhm. Oh gitu detail ya? Oh. Siap. Tapi heeh, gimana gimana?
Jadi hampir kayak ngobrol sebenernya.

Eee, pernah sih, tapi lebih ke gini, Kak, adaptis adaptasinya bukan aku ke dia, tapi dia ke aku, Kak. Jadi kayak aku ngomongin, eee, ak jadi awal-awal aku tuh kayak memendam aja ya, maksudnya aku enggak ngungkapin, tapi kayak aku kepikiran setiap dia ngomong gitu tuh, eee, jadi suasana hatiku tuh enggak enak, Kak, jadi kayak kesel gitu kan. Lama-lama aku bilang ke dia, eee, "Gini loh" Heeh, "kalau kamu ngomong kata-kata itu mungkin dengan temanmu sesama," eee, "orang yang satu negara mungkin enggak apa-apa, tapi kalau sama aku dan karena kita konteksnya cuma" eee, "pesan tulisan, pu pesan teks, itu jatuhnya kayak kasar. Kamu kayak bukan bercanda konteksnya." Gitu, akhirnya dia
Oh, gitu. Mhm. Oke baik. Paham. Terus? Hmm. Mhm. <chuckles> Tapi responnya dia gimana tuh? Responnya dia.

Oh, berarti kalau misalnya dia balasnya cuma oke, Kakak langsung follow up dengan, "Boleh nggak telepon?" Begitu caranya? Oh gitu.
I Iya, bener. Iya, Kak, jadi langsung tembak. Kalau misalkan dia bilang nggak, ya aku bilang, "Aku telepon ya," gitu. <chuckles> Tetap maksa. <chuckles>
Mmm. Mmm, tapi kalau oh, tetap maksa. Tapi kalau misalnya dia responnya jadi nggak bagus, jadi gimana tuh?
Mhm. Eee, biasanya sih aku bilang, "Aduh aku lagi ini nih, aku lagi pengen cerita, nggak ada temen," gitu. Biasanya sih dengan begitu sih dia luluh sih, meskipun dia mendengarkannya setengah hati ya, Kak. Tapi paling nggak kan aku sudah mengeluarkan unek-unek dalam 1 hari itu, Kak. <chuckles>
Mmm. <chuckles> Iya.

Ha, biasanya kalo memang ini penting banget, eee, mau enggak mau e aku minta waktu dia buat telepon sih. Tapi biasanya kita, eee, luangin di akhir pekan Kak, kalo di waktu kerja kan dia sudah stres sama kerjaannya dia gitu kan, jadi waktunya jadi waktu misalkan dia jam 6.00 sore dia, mungkin aku masih jam kerja, kayak gitu. Jadi kita pasti, eee, cari waktu kayak akhir pekan. Atau kalau bisa diundur lagi, pas kita ketemuan aja Kak, gitu.
Mhm. Hmm. Baik baik, paham. Hmm. Oh, tapi sering berarti sering ketemuan atau bagaimana nih, eee, frekuensinya?
Enggak juga sih Kak, kayak karena kan dia nunggu ada momen-momen dia bisa cuti ya, jadi ya paling nggak 6 bulan sekali lah gitu. Mhm.
Hmm. Hmm, iya. Hmm. Tapi kalau ketemu, eee, 6 bulan sekali itu beda ya, sensasinya atau bagaimana?
Hmm, iya, kita yang harus, gimana ya, harus jaga, eee, suasananya biar tetap ha apa ya, tetap menyenangkan gitu. Jadi biasanya kita sepakat kayak, kalo ada masalah apa-apa nanti aja kita omongin kalo sudah misalkan 2 hari kita ketemu, udah kita, apa, eee, menghabiskan waktu bareng 2 hari dengan tenang, nah baru kita nanti hari ke-3 atau hari ke-4 baru kita ngobrolin sesuatu yang berat gitu. Biar enggak terbawanya itu langsung berat gitu ketika ketemu.
Heeh. Oke. Mhm. Hmm. Oh, trip Oke, triknya gitu ya. Nah, kira-kira punya enggak trik, eee, yang simpel gitu ya, buat komunikasi antar negara nih ya, hubungan antar negara. Hmm, apakah pen lewat chat atau dengan ngobrol panjang nih? Ada gak triks tipsnya nih?
Iya Kak. Mhm. Mhm.